Fíjate que me interesa saber cómo preparar pan en casa, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo se cómo aprendiste? ¿Cómo se elabora?
Mira, el pan es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención, y toda la vida quise aprender, pero, pues, ¿sabes? Yo cuando era más pequeño, bueno, <chuckles> y más pequeño te hablo de hace algunos 2 o 3 años, <laughs> este, yo creía que el pan se tenía que hacer en hornos superespeciales, a temperaturas muy altas. Entonces, la verdad, nunca me había atrevido a hacer pan porque, en serio, esa limitante de decir: "No, necesito un horno que llegue a 300 grados centígrados", pues, no me va a dejar hacerlo en mi casa, sobre todo porque, pues, no tengo uno de esos, tengo un horno convencional en mi casa, que con trabajos llega a los 250. Entonces, ese era como la primer limitante, hasta que un día dije: "Pues, ¿por qué no?, vamos a intentarlo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no se cocine y que me ponga triste", ¿no? Ay. <laughs>
Ujú. <laughs> Ajá. Sí. Ujú. Okey. Ujú. <chuckles> Ahora, esta idea de que el pan tiene que hacer prepararse en en hornos específicos para pan, pues, es algo que la mayoría de las personas creen, que se necesita tener como una instalación muy grande, tal vez hasta, ah, u un cuarto especial. Pero, a ver, entonces, platícame, ¿cómo va todo eso?
Sí, claro. Mira, haz de cuenta que esa idea ya descubrí, creo haber descubierto porque la tenemos, es más porque, pues, tú llegas a una panadería, ¿no? Una panadería grande y, pues, te imaginas que son hornos. Algunas panaderías incluso tienen sus hornos que sea, a la vista. Entonces, pues, tú ves esos hornos enormes, ves todas esas cosas y dices, no, pues, jamás en mi casa. Pero, ¿qué crees? Que <clears throat> la mayoría de los panes se cosen a 180 grados, ciento setenta. Sí, entonces, pues, son temperaturas realmente alcanzables en un horno de casa. Lo único que, bueno, no está tan padre es que, pues, para mantenerla o que sea constante es un poco complicado en los de casa, pero aún así es posible. Y, pues, yo te digo que cuando analicé ese show dije porque, obviamente también me puse a investigar, e incluso me compré un <chuckles> libro de de panadería en casa, se llama, algo así, que es de la Larousse. Y, pues, haz de cuenta que, pues, empiezo a leer, ¿no? Empiezo a investigar, empiezo a informarme y me doy cuenta que la mayoría se cocinan a ese rango de temperatura, y yo así de, ay, sí puedo hacerlo en mi horno de casa, ¿no? Porque, yo ya hasta andaba buscando horno, según yo, para hacer mi mi pan, ¿no? <chuckles> Entonces, pues, ya empiezo a ver las recetas y todo y
Sí. Ujú. Ujú. ¿En serio? Mm. Sí. Ujú. Okey. Sí. Ujú. Sí. Mm. Ajá. <chuckles> A ver cuéntame, ¿qué receta es la primera que hiciste y cómo te salió?
Mira, la primerita, primerita que hice fue una rosca de reyes, que es un pan que se come aquí a inicios de año en México. Y, pues, eh ajá, y pues es como muy conocida por el hecho de de la tradición, ¿no?, de los reyes, les ponen muñequitos de plástico <chuckles> en el pan, superseguro, por cierto. <laughs> Entonces, pues, se tiene como la creencia de que, pues, si te sale un muñequito el día de La Candelaria, que es el 2 de febrero, pues, das unos tamalitos, ¿no? Bien agustinos. Entonces, esta se corta el 6 de enero, me parece, sí, creo que el 6, siempre me confundo, ¿eh? <laughs>
Ujú. Qué rico. <laughs> Ujú. <laughs> Sí. El 6 de enero, el Día de Reyes.
Ándale, entonces, pues, yo lo yo lo empiezo a hacer, ¿no? Empiezo con mi masa y todo, fue un caos, por cierto, al inicio fue horrible.
Pero, ¿cómo hiciste la masa? Por decir, eh, d dame así una una idea, ¿se pone la harina en un en un recipiente y luego le agregas agua o, cómo cómo es la masa?
Mira, la la masa para este, eh, yo la no, de hecho, no lleva casi nada de agua, lleva leche. Eh, lo que pasa es que, mira, estas harinas no se hidratan con agua, se hidratan con huevo y mantequilla. Eh, de hecho, es muy curioso pero, recientemente aprendí a hacer pan de muerto y son casi iguales, casi igualitas el pan de muerto, que es co
Ajá. Ah. Ujú. Mm. Pero, ¿de qué harina de qué harina estamos hablando entonces?
normal, harina de trigo, de de bueno, ni con baja proteína, que es como la harina casual que llegas y compras en cualquier lugar es esa harina sí, sí, cualquier harina funciona. Obviamente, las harinas de fuerza no se recomiendan mucho para panadería, porque, no no queda como la textura adecuada, que son las que se usan para pizza y cosas de ese estilo, ¿no?
Ajá. Sí. Ujú. Ah, ya. Ajá. Entonces, ¿que le agregaste leche y huevo?
Entonces, es es cualquier harina, así, mm, sí, mira, haz de cuenta que para hacerla como que quede esponjosita, porque, no sé si alguna vez has llegado a ver o algo así que existen los panes que están así todos apelmazados y se sienten <chuckles> como bien pesadotes. Haz de cuenta que para que quede como esa textura esponjosa, se tiene que hacer una cosa que le llaman esponja o en otras palabras, es activar la levadura, pero se colocan, eh, no sé, un son, deja me acuerdo, para medio kilo de ah, son 120 mililitros de lechita. Se calienta, yo, como soy así bien metódico, <chuckles> la caliento a 43 grados centígrados, específicamente, y en ese momento, eh, la añado a la levadura y la disuelvo has la muevo, le muevo hasta que se disuelve, le añado 3 cucharadas de la harina que ajá, dime, dime.
Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Ajá. Oye, perdona, pero, ¿la levadura dónde la compraste? O, ¿qué tipo de levadura es? ¿Cómo cómo se consigue la levadura?
Mira, es levadura seca, y esa levadura se consigue en cualquier supermercado, incluso, bueno, yo la compro en el mercado <chuckles> que está cerca de mi casa, mercadito ahí en las materias primas de bueno, así se le conoce a esos locales, o incluso la he comprado en Aurrerás, en Sorianas, que son como centros com bueno, como tiendas grandes de abarrotes en mi ciudad. Y la las compras, son sobrecitos y, pues, simplemente, así son. Son como granulitos, son como granitos, perdón. Eh, son pequeñitos y ya solo se compra así, yo le pongo 11 gramos, 11 gramos a medio kilo de masa y, te digo, lo disuelves con la con la leche, le agregas de la medio kilo que pesaste para tu tu rosca, le agregas de esa misma, le agregas 3 cucharadas de harina y luego lleva, mm, son 170 gramos de azúcar. O sea, no es tanta azúcar porque, bueno, a mí yo ajá, yo no soy como muy fan de los panes así súper, superdulces, porque, aparte este lleva como una pastita. <chuckles> Entonces, si le pones mucha azúcar, sí queda demasiado
¿Sí? Ujú. Sí. Sí. Okey. Ujú. Sí. Ujú. Es poca azúcar, sí. Ujú. Mm, demasiado, ¿no? Empalagoso.
Sí, eh, en exceso, entonces, no está padre. Y te digo, le pones de esos 170 gramos, le agregas una cucharada de azúcar y lo mueves todo, lo mueves, lo mueves, lo mueves, lo bates, lo bates, lo bates, así bien agustino hasta que todo se integra, y de hecho, queda como una especie de masa, se ve medio asquerosa la verdad, porque, queda así como un engrudo bien raro, y yo lo que hago para que eso leude como más rápido o bien fermente más rápido, es que pongo mi horno a la mínima temperatura durante 5 minutos y lo apago Ajá, pe pero para que no caliente de más, digo, solo 5 minutos, ajá, apagas el horno y metes esa mezcla, la metes en un topercito, en algo, la metes al horno. Y en cuestión de 10 minutos ya tienes una esponja enorme, o sea, enorme y, de hecho, huele huele como a cerveza, o sea, sí tiene un aroma bastante fuerte a fermen
Ujú. Sí. Ajá. Para que se caliente el horno un rato. Ah. Sí. ¿En serio? O sea, es un fermento lo que sucede en ese tiempo, ah, es una fermentación, y y no pe y no es de tanto tiempo como normalmente se cree que las fermentaciones deben de pasar a veces varias horas, ¿no? Para para que se, digamos, se esponje la masa.
Ajá. Es que, ¿qué crees? Que para que lo hagas más rápido le metes calor, porque, realmente te digo, ese fermento para que llegue a ese nivel que yo te digo, se tarda como unos 30 minutos, y ya <chuckles> en el horno son 10 minutos. Entonces, pero no, para aprender eso fue horrible. <laughs> Entonces, te digo, esa esponjita que queda, va a ser lo que va a activarle el gluten de la de la harina. Y, pues, ya la harina tú la pones así. Yo le hago así, <chuckles> como los albañiles aquí en mi ciudad, que hacen como un volcancito y le agregan todo en medio, haz de cuenta que yo hago eso. Pongo mi mi harina, eh, aviento la espuma que te, bueno, la esponjita que te digo, que hicimos con la con la levadura, le le pongo a 1/2 kilo, le pongo 6 huevos, bueno, 3 huevos completos, clara yema, y 3 yemas. Entonces, ajá, sí, 3 yemas y 3 huevos completos, pero los voy integrando, primero los íntegro con la esponjita, los rompo, aviento de 1 en 1, casi, casi, y lo voy integrando con la esponjita. Ya una vez que se integró, voy agregando poco a poco la harina, la voy integrando, así voy tomando de las orillitas, de las orillitas
Ajá. Sí. Ah, okey. <laughs> Ah, ya. Ujú. ¿Sí? Ujú. Sí. Ajá. ¿Solamente la yema? Okey. Sí. Ujú. O sea, todo debe de hacerse poco a poco, no es de poner, los i eh, ingredientes de golpe y todo mezclarlo rápidamente, como que tiene también su su manera de de irse absorbiendo cada cosa que le añades, ¿no?
Ajá. Así es. Exacto, porque mira, yo no sabía y me pasó, de hecho, <chuckles> me pasó con la primera rosca que te digo que fue un desastre, yo no tenía idea que la sal, eh, la sal se le tiene que agregar, sí o sí a un pan, porque, tiene 2 funciones. La sal resalta sabores, ya sean dulces o salados, yo no sabía eso. Entonces, tú al momento
Ujú. Sí. Ujú. Mmm, ¿cuánta sal, ah, logra hacer eso de resaltar los sabores? ¿Cuánta le añade?
A 1/2 kilo le pongo 3.5 gramos, así, <chuckles> tres, cinco, 4 gramos, ujú. Sí, o sea, es una cosita de nada, pero, ¿qué crees?, que esa poquita de sal, eh, puede matar tu levadura. Entonces, sí, ajá, yo no sabía y, entonces, yo se la aventé así a lo loco, y se murió la levadura y ya nunca fermentó. Entonces, quedó como una tirita bien fea la primera vez. <chuckles> <chuckles> Y, pues, haz de cuenta
tres punto cinco gramos, ujú. Sí. ¿En serio? Mm. <laughs> No, nunca esponjó la primera vez, no f no se hizo pan.
no, nunca, jamás jamás, no, se hizo una piedra espantosa, entonces <laughs>
<laughs>
pues, te digo, o sea, fue a base de investigación porque, ah, fue horrible, mis primeros panes fueron todo un desastre, honestamente. Y ya te digo que agregas la harina, la vas integrando, vas mezclando así, despacito, despacito, hasta que se vaya integrando bien, agregas más, agregas más, después añades el azúcar y hasta el final, la sal, pero tienes que integrar Ajá.
Ujú. ¿Sí? Ah, hasta el final para que la levadura, pues, haga su función antes de que llegue la sal.
Exacto, y de esa forma no se muere. <chuckles> Y es muy curioso, pero, no se muere. Ya después de eso que a que agregas, eh, le agregas mantequilla. Yo le pongo entre 120 y 150 gramos de mantequilla a 1/2 kilo de de, ¿cómo se llama?, de harina. Y, pues, ya esta mantequilla, la corto en cubos, la <clears throat> perdón, la dejas, este, eh, la dejas a temperatura ambiente, para que sea más fácil que se integre con la harina, y le vas agregando de cubito en cubito, y de hecho queda una masa como bien pegajosísima, espantosamente pegajosa.
Ujú. Okey. Ujú. Sí. Ujú. <laughs>
Sí, no, es horrible, o sea, tú metes la mano y se te queda ahí atorada. Pero, ¿qué crees? Que, eh, yo la primera vez, bueno, la sí, la primera vez, que fue un caos, yo dije: "No, ya, ya no me salió bien," y me empecé a enojar, y dije: "No, no sirvo para esto," ¿no? Pero, ¿qué crees? Que esa es la textura, que debe de tener. Entonces, esta lleva, a diferencia del pan, lleva un proceso distinto de amasado.
Sí. Ujú. Sí. ¿Ah, sí? Ujú.
Entonces, ah, espérate, me faltó el agente más importante, que es la ralladura de naranja. Si tú no añades eso es lo que le da ese saborcito. Yo pensaba que le ponían esencia o algo así, pero no, solo es la ralladura de una naranja grande, es todo lo que lleva.
El amasado. Ah. Sí. Pero hay gente hay hay panaderías que sí le ponen esencias, ¿no? Y lo más natural es la ralladura de naranja, yo creo.
Sí, pero, <exhales> que que feo que seas así, claro. Sí, es que mira, la verdad sí es un poco tedioso estar rayando la naranja, porque, si llegas a ves que la la la cáscara tiene como una parte blanca y una y la parte naranjita. La parte blanca amarga, horrible, horrible, horrible, horrible. Entonces, tú rayas, y todo y tiene que quedarte como, pues, no tienes que llegar a la parte blanca, así de fácil. Entonces, pues, ya con la naranjita la agregas, y todo y perfuma la masa delicioso. O sea, huele, ay no, huele e exquisito.
Sí. Ujú. Sí, eso es cierto. Ajá. Toda tu casa se llena del ol del olor a pan.
Sí, sí, cañón y ese es delicioso. Y, pues, ya, entonces, esta masita, pues, ya la le ya ya que la integraste todo, la tienes que dejar reposar durante 20 minutos. Terminando esos 20 minutos Sí, pero, después de esos 20 tienes que volver a amasar, amasas unos 5, 10 minutos, reposas otros 20
Mm, solamente 20 minutos. Ujú. Ah. Con mucha fuerza, o sea, ¿se se necesita mucha fuerza, o unos brazos muy fuertes, para hacerlo, o cualquiera lo podría hacer?
Mm. No, de hecho, cualquiera lo puede hacer, porque, no tiene sí tú le metes con mucha fuerza, también le vas sacando el aire, y no queremos que pierda todo el aire. Entonces, vas amasando así, como si fueras a pla como si estuvieras lavando ropa en lavadero, así se amasa. Así tal cual es el amasado, y te digo, amasas 10 minutos, y los pri las primeras veces son horribles porque no sientes que no avanzas para nada. Pero, ya luego descansas otros 20, vuelves a amasar 10, descansas 20, y ese proceso son como unas 4 veces lo tienes que repetir. Sí.
Okey. Ajá, okey. Ajá. Ujú. O sea, ¿cuánto tiempo te llevas en amasar en total? ¿Cuánto tiempo invertiste en amasar?
Mm. Ay, yo creo como unas 2 horas. Te digo, o sea, son paulatinos, o sea, no es amasado constante, pero, sí sí es ese tiempo. Ya después de que terminas eso, formas tu rosquita, le das la formita que quieres, y tienes que crear como la tienes que extender, y luego le tienes que dar vueltas sobre sí misma, como si enrollaras un trapo. Y ya la cierras, le das la formita, luego dejas reposar durante 40 minutos, o hasta que doble el tamaño de la masa, y ya se hornea.
Okey. Ujú. Ajá. Sí. Vaya, pues, que a es todo un proceso, ¿eh? no no es tampoco tan sencillo, <chuckles> así como lo platicas, se se ve que tiene su, pues, hay que seguir bien paso a paso su guía, ¿no?
Ajá. Sí. <chuckles> Sí, claro. Obviamente, esto es pan artesanal, ¿no? Porque, si lo metes en amasadora, porque, yo obviamente, ya ahorita ya me compré una amasadora porque no, es horrible amasar, si es muy cansado, eh, pues, no, o sea, te tardas la mitad o menos tiempo haciéndolo, ¿no? Claro está, pero, pues, es aparte manual y todo. <chuckles>
Sí. Claro. Mm, ujú. Y, ¿el sabor es similar? ¿Es igual, si lo hace una amasadora que si lo hace una persona?
Pues, yo creo que f le falta el toque de amor humano. <laughs> Pero no, sí sí sabe igual, o sea, si sigues como la receta y sabes cómo agregar porque, sí cambia un poquito la parte de agregar las cosas a la amasadora. Entonces, este, pues sí sí cambia u un poquito, pero, pues, la verdad, todo esto que te estoy contando fue un aprendizaje de 1, año. O sea, más o menos me tardé 1, año en entender cómo funcionan las masas, en cómo pasa esto, por qué se agrega así, todo eso, y sí fue de estar investigando horrible. Pero no. Ajá
Ah, muy bien. <chuckles> Ujú. Vaya. Ujú. Pero, también el resultado ahorita, pues, te llena de satisfacción, ¿no? Me supongo que sabe delicioso lo que pro lo que estás haciendo.
Sí, claro. No, y huele. Y huele, ay no, qué rico. Sí, la verdad sí, sí sabe así bien agusto, con un chocolatito caliente, vámonos. <laughs>
Exquisito. Oye, pues, me estás haciendo un antojo de de de tener pan, pero, yo no tengo pan artesanal, entonces, no sé, qué va a pasar de con mi vida, después de que escuché esto que me platicaste. <laughs>
Híjole. <laughs> Ah, siempre es una delicia el pan artesanal, ¿eh? Me encanta, y ahorita estoy explorando el el artesanal salado, ya después te contaré de eso.
Me parece perfecto, pues, muchísimas gracias por todo toda esta plática tan amena y tan apetitosa también.
No, ¿de qué? Fue todo un placer. Igual, ya después te digo, tendremos oportunidad de charlar más adelante, y gracias por tus preguntas y por tu atención. <chuckles> Bye.